É uma ótima sugestão, eu acho que eu vou tentar diminuir o o nível de treino, <chuckles> porque pelo menos pra fazer, né. Porque eu eu t na verdade, assim, aguentar os 30 minutos também tem sido mu e e eu faço tipo 30 a 40 minutos, eu também não faço treinos super extensos, porque eu não aguento, eu fico super e enjoada, assim né. E talvez pegar mais leve ainda.
Isso. Hum, entendi. Não é uma coisa que você faz, assim, com tanto prazer, né? Que tem gente que, como diz, né, rato de academia, gosta mesmo de acordar cedo por isso. Isso não é um hobby pra você? É uma necessidade ali, ou é um uma rotina, né, faz parte do seu dia, mas não com tanto prazer.
E É d tem depende da época. Tem épocas que tem épocas que eu fico eu s faço mais como um prazer, tipo, até porque eu sei que, logo que eu termino o treino, eu me sinto muito bem, né, tem aquela carga de endorfinas, e tem a questão da saúde. Mas, nesse exato momento, <chuckles> eu tô num ponto que que não tem sido prazer, tem sido muito mais obrigação, e e é e de e tem sido, assim, nos últimos meses mesmo. Acho que é por isso que também eu tô eu tô <clicks tongue> tô tô tô, d eh, como se diz, sofrendo tanto pra voltar, porque, nos últimos meses, tem sido mai muito mais uma obrigação do que um prazer. Eu preciso eu preciso tentar virar essa chavinha de novo, sabe.
Hum. Olha, eu entendo. Imagino, olha só. Tem que virar, agora é o momento de virar, né, de de fazer essa essa virada, eh, pensando que é um processo que vai depender muito de você, né, de encontrar pro motivação novamente nesse nesse nessa atividade. Eh, seu marido já está de volta à ativa, ele ainda está se recuperando, como é que funci como é que está essa parte?